No meu dia a dia, eu tô trabalhando para uma empresa que eu faço home office, né, trabalho mesmo de casa pra ela.
Uhum.
Eh, eu tô tentando seguir, né, nessa carreira acadêmica, então, no próximo semestre eu vou começar a trabalhar em uma universidade, eh, eu tenho que produzir, escrever artigo, então, eu preciso sempre pesquisar, pesquisar Hã?
Você vai lecionar? Você vai lecionar na universidade? Uau!
Vou, vou. É. <chuckles> Mas é só uma disciplina, é é só um pezinho dentro da da da universidade.
Vai só